É verdade.
Quando o corpo da gente, começa a cobrar, que a gente pare, a gente não tem opção. Aí não dá tempo de segurar, de conversar com o sócio, não dá tempo de negociar com mulher, não dá tempo de pedir redução, do do de carga no trabalho. O corpo simplesmente fala, assim: "Ah, amigo, eu aqui ó, vou começar a te deixar parado", e é isso. E aí, é, então, assim, você tá com uma sobrecarga, isso está muito claro.
Já deu para mim, né, se você abusou demais.
Você precisa ver, onde diminuir, onde equilibrar essa carga.
Certo. Certo. Eu acho eu acho, que vai ser muito alinhado, nas coisas que você me falou, de tentar reduzir a carga de trabalho mesmo, e ai talvez, o eu to pensando agora, estou estou até, aproveitando os seus conselhos e procurando soluções. Talvez, se eu chegar <chuckles> se eu chegar um pouquinho.
Uhum. <chuckles> Vai conversa um pouquinho, com o teus teu seu sócio, vai ao po aos pouquinhos ali, introduzindo o tema pra ele.
É se eu chegar um pouquinho mais cedo, também, é te pode ser. Eu posso chegar, um pouco mais cedo no meu trabalho, sair uma hora mais cedo, aí começar a startup mais cedo, e diminuir também, uma hora da startup. E aí, em vez de eu, eh, em vez de eu parar 21hrs, eu só eu já paro ali umas 19hrs, né, então, eu conseguiria dar mais atenção a ela. Olha, <chuckles> muito obrigado, tá? Eu às vezes você precisa eh, acho que às vezes você precisa desabafar, às vezes com alguém, pra escutar conselhos e achar até soluções, que está ali na sua cabeça, você não enxerga, né? E quando alguém vai lá
Se tem flexibilidade. Pelo menos até equilibrar. <chuckles> É claro. Porque no desespero, a gente não percebe, o que tá ali, falando pra gente. É normal isso.
Uhum. É não, mas você deixou tudo mais claro pra mim. Nossa, muito obrigado. <chuckles>
<chuckles> Que bom saber disso. <chuckles> De nada, pode contar comigo quando precisar.
Nossa, muito obrigado mesmo, ótimos conselhos. Até a próxima.
Até.